มันน่าจะเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนาะ แล้วก็ เอ่อ เราฟังนิทานเด็ก ๆ มาด้วยค่ะ คุณพ่อคุณแม่จะชอบเล่านิทานให้ฟังเนาะ ก็จะมีเทวดาบ้าง มีนางฟ้าบ้าง ที่จะมาช่วยเด็กดีอะค่ะ เพื่อ เพื่อให้ ให้แบบให้เขาสามารถ เอ่อ สอบ สอบได้ ที่ 1 อะไรอย่างเงี้ย หรือว่ามา มาช่วยให้เขาไม่เจ็บตัว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยรู้สึกว่า ในการ์ตูนเรื่องเนี้ย ไอ้เจ้า อ่า เจ้า Doraemon เนี่ย มันก็คงเป็นเทวดา หรือว่าเป็นนางฟ้าแหละ ที่มาช่วยโนบิตะได้ทุก ๆ เรื่อง อย่างเงี้ยค่ะ เออ
อือฮึ ครับ อืม ครับ อือฮึ อา แล้วส่วนใหญ่ อ่า ตัว Doraemon เนี่ย เขาจะช่วยโนบิตะโดยแบบว่า อ่า เป็น วิ ด้วยวิธียังไงอะครับผม? อา พอจะแชร์ได้ไหม? ครับ
ค่ะ อ๋อ Doraemon เนี่ยเขาจะมี เขาจะมีจุดเด่นนิดหนึ่งค่ะ เพราะว่าเขามาจากโลกอนาคต
อะฮะ อ๋อ ครับผม
อา ใช่ แล้วเขาก็จะเหมือนเป็นหุ่นยนต์ด้วยนะ เขาจะมีของเล่นพิเศษเยอะแยะมากมายเลยอะค่ะ
อะฮะ อืม อย่างเช่นอะไร พอจะแบบ อ่า นึกออกไหมครับ? <chuckles>
อา ใช่ อ๋อ ค่ะ ถ้าเป็นตอนนั้นก็จะเป็นที่เด่น ๆ เลย ก็คอปเตอร์ไม้ไผ่ ที่แบบเด็ก ๆ ก็จะ จะมาทำคอปเตอร์ไม้ไผ่เลียนแบบกับการ์ตูน Doraemon กัน
อา อา คือหมายถึงว่า ดู ดูแล้วก็เอาลองมาทำของเราเองจริงเลย
ใช่ เอาลองมาทำดู ใช่ค่ะ แต่มันบินไม่ได้จริง ๆ หรอกนะ <chuckles> แต่ว่า ก็เอา ก็เอามาลองทำกันน่ะค่ะ ก็มีการแบบเอา เอาไม้เนาะ เอาไม้มาเป็นแกนตรงกลางค่ะ แล้วก็ไอ้ ไอ้ใบพัดที่เป็นไอ้ 2 2 ข้างอะ ก็บางทีก็จะเป็น อ่า พลาสติกบ้าง ที่เป็น ตัดมาจากขวดอะค่ะ มัน มัน เพราะมันเบาหน่อยเนาะ เออ แล้วคุณพ่อจำได้ว่า คุณพ่อก็จะเอา อ่า ยางอะค่ะ เอายางอะมาพันให้ แล้วผูกยังไงก็ไม่แน่ใจแหละ แล้วพอ พอเราหมุนมันจนสุดอะค่ะ พอเราปล่อยอะมันก็จะหมุนติ้ว ๆ ๆ ๆ ๆ เลย
อือฮึ อ๋อ อา ครับ อืม ครับ อือฮึ ครับผม อืม ครับ อือฮึ อ๋อ ก็ถือว่าแบบเป็นการ DIY ของเล่น ที่เราได้รับตั้งแต่เด็กเลยเนาะ น่าจะแบบ อ่า ว้าวมากเลยนะครับช่วงนั้น
ใช่ เออ ใช่ ใช่ค่ะ เฮ้ย ตอนนั้น อันนั้นสนุกมาก ใช่ แล้วมันก็สามารถ เอ่อ พอมัน พอมันแบบว่าจนมัน มันสามารถ เราบิดมันจนสุดแล้ว ใช่ไหมคะ พอปล่อยแล้วมันก็จะบินเนาะ มันจะหมุน มันก็ มันก็จะยกไอ้ตัวไอ้ไม้ตรงกลางอะค่ะ ให้มันลอยขึ้นจากพื้นได้ ใช่ แล้วมันก็ มันก็สนุกอะ แล้วอันเนี้ย มันก็กลายเป็น กลายเป็น เขาเรียก อ่า สิ่งประดิษฐ์ที่เอามา เอามาเล่นแข่งกันกับเพื่อน ๆ ด้วยอะค่ะ พอเรามีอะเราก็เอาไปโชว์เพื่อน อา แล้วเพื่อนเขาก็ไปบอกพ่อ พ่อเขาอะให้ทำให้เขาด้วย อย่างเงี้ยค่ะ อืม ค่ะ
อืม ครับ อา ครับผม อืม อา แสดงว่า อ๋อ โอเค แสดงว่าจริง ๆ ก็ไม่แค่เราหรอกที่ อ่า ชอบ แล้วก็ดูการ์ตูนเรื่องนี้ ก็จะมีเพื่อน ๆ ใน อ่า ห้องเรียนของเรา ก็น่าจะชอบเหมือนกันเนาะ
ใช่ ใช่ค่ะ ๆ ก็มี มีการแบบพอทำไอ้พวกคอปเตอร์ไม้ไผ่กันนี่ ใช่ไหมคะ แล้วก็เอามาหย่อนจากอาคารเรียนน่ะค่ะ จากชั้นบนอะลงมาชั้นล่าง
อืม ครับ